Ờ, đúng, đúng là lời khuyên của bạn nó đúng một chỗ là đúng là thực ra là trước đó là mình nhận ra được cái lỗi sai của mình, nhưng mà dường như là, cái cái cảm xúc trong mình nó bị tiêu cực quá, mình cũng chưa, kiểu như là, đặt kỳ vọng quá lớn về bản thân, khiến cho mình cảm thấy là thực sự á là mình thực sự kém cỏi, nên là mình vô hình trung đặt ra một cái áp lực vô hình cho bản thân mình quá là nặng nề. Đúng là như bạn nói đấy, là những người, à, doanh nhân nổi tiếng họ cũng mắc sai lầm, nhưng mà cá nhân mình, mình vẫn ngưỡng mộ họ và họ vẫn có thể vực dậy được, thì đúng là tại sao mình lại không vực dậy được bản thân mình, đúng hông? Nên là như bạn kể là hồi nãy là chính xác, là đôi lúc là mình cũng phải cần ngẫm lại một chút, mình cũng phải cần là suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, và cũng như là mình cũng phải có một cái trạng thái tâm lý nó thoải mái hơn, cũng, kiểu là, mở mang một chút, không nên đặt áp lực quá lớn cho bản thân mình, thì đó cũng là cách khá hay. Mình nghĩ là mình sẽ cải thiện từ từ, từ từ xem thử tên là thế nào.
Đúng rồi. Chính xác luôn. Đúng. Ừm, đấy, thì bên cạnh đó đó, bạn có thể tập trung dành nhiều thời gian cho bản thân với những, cái, sở thích khác, ví dụ như là bạn có thể nghe nhạc, đi dạo hoặc là vẽ tranh chẳng hạn. Ừm, những như mục đích đó bạn làm chỉ vì thích thôi, nó hổng phải vì cái mục tiêu nào hết, thì nó sẽ giúp cuộc sống của bạn cân bằng lại hiệu quả hơn nha.
Ờ. Ừm. Ờ. Ờ, tính ra là những lời khuyên của bạn thực sự hôm nay là mình rất cảm ơn, vì, à, có thể là chia sẻ và cũng như là trò chuyện cùng bạn, cảm ơn bạn rất nhiều nhá, mình nghĩ bạn mình cũng sẽ cố gắng khắc phục.
OK. Bye bye!